É, eu fico pensando nisso, agora que você falou, faz muito sentido mesmo. Eu lembro que eu nunca tive, né, assim, essas condições no Brasil de mudar de cabelo, comprar kits. Eu lembro que eu comprava sempre o creme do potão mais barato do mercado e usava Neutrox mesmo, então, era uma coisa mais marcas não acessíveis, não, assim, com qualidade, mas eram populares, ali, que eram baratos. E eu lembro que a primeira sensação que eu tive mesmo ao chegar na Europa foi isso, sabe, agora, como se estivesse ab aberto, assim, sabe, uma porteira que eu precisasse entrar, precisasse passar, precisava, tipo, fazer tudo que a minha eu do passado não conseguia, sabe. E isso desencadeou, né, também muito desse consumismo que eu tenho, que desenvolve, assim, a minha ansiedade, desperta a minha ansiedade. Porque o conceito do Brasil é aquilo. Se você tirar, vai faltar. E <chuckles> um kit de R$140.00 para quem tá ganhando R$1.500 de salário mínimo é muito, sabe, se você for considerar.
Uhum. Certo. Uhum. É e Com certeza. Uhum. Com certeza.